Ja, d also die Woche ist wieder der Wahnsinn gewesen, so kurz vor Weihnachten, nur Stress, Hektik, Druck, auch schlechte Laune durch diesen Termindruck. Und, ah, ich wollte ja eigentlich schon im Herbst aufhören zu rauchen. Ich habe das nicht geschafft und grade diese Woche, ähm, ich bin nachts bin ich jetzt los und habe mir Zigaretten gekauft, weil ich fast 2 Schachteln am Tag geraucht habe. Ich bin die ganze Zeit so zittrig, angespannt
Mhm. Okay.
und, oh also, rauche eine nach der nächsten. Und genau das wollte ich nicht. Ich versuche eben immer, diesen Stress bei mir selbst, diesen Druck, dann mit Rauchen zu regulieren.
Okay. Mhm, okay. Dann, äh, wäre meine Frage eigentlich: „Was hat dich eigentlich genau gestresst?“ Also, du meintest, es war sehr viel Hektik erst recht vor der Vorweihnachtszeit, aber was ist genau passiert? Gab's so bestimmte Situationen oder möchtest du 'n Beispiel nennen?
Also, ich arbeite ja in Projekten und, ähm, ich habe da Verantwortung. Also, ähm, ich bin dafür verantwortlich. Ich bin Anforderungsmanager, Requirements-Manager, und ich bin dafür verantwortlich, diese Anforderungen zu definieren und über den Prozess zu begleiten. Und das heißt eben, dass ich mit der Entwicklung zusammenarbeite, aber auch den Test mit verfolge. Das heißt, dass wenn man beim Test dann einen Fehler findet, ich dann auch dazugezogen werde, ob das wirklich 'n Fehler ist und dann diese Bewertung mache. Und, natürlich, diese Woche sind noch mal richtig viele Fehler hochgekommen, und ich habe eine E-Mail, eine Anruf nach dem nächsten bekommen. Und manchmal frage ich mich halt wirklich: Können die Leute nicht lesen? Also dann bekomme ich 'ne E-Mail, Priorität ganz hoch, „schwerer Ausnahmefehler“ und natürlich direkt auch noch an unseren Teamleiter, an die Projektleitung, an meinen Vorgesetzten.
Mhm. Mhm. Mhm. <giggles>
Und ich schaue mir das an und, äh, dann ruf ich da an, erreiche natürlich niemanden und dann stresst mich das den ganzen Tag, bis ich denjenigen erreiche. Und dann stellt sich raus, der hat einfach das Anforderungsdokument nicht richtig verstanden. Also macht ei so also, so Leute, die sich für wichtig halten und 'n Riesenfass aufmachen und dann kommt raus, der hat nicht richtig gelesen. Und ich habe also, ich habe in der Situation 'ne ganze Schachtel Zigaretten geraucht. Also also wie ich die Mail gelesen habe, habe ich erst mal da bin ich erst mal vor die Tür, habe erst mal 3 Zigaretten geraucht und dann erreiche ich den nicht. Und ich habe das bestimmt zehnmal versucht. Und ich war so weißt du, das hat mich dann so wütend gemacht und, dass man so 'ne E-Mail verschickt. Und dann war ich jedes Mal eine rauchen und am Ende habe ich dann den ganzen Abend gehustet und habe mich selbst schlecht gefühlt. Super.
Mhm. Oh man. Ja. <chuckles> Mhm. Klar, also, durch die Situation, äh, wird viel Druck aufgebaut. Du musst sehr viel Verantwortung auch unternehmen und ja, wenn es dann herauskommt, dass es dann doch nicht so wichtig ist, oder etwas dazwischen kommt oder es dann doch nicht so war es ist natürlich sehr frustrierend. Also, sich so zu fühlen, ist komplett nachvollziehbar. Und eine Frage wäre da, ist Rauchen für dich die einzige Methode, um zu entspannten äh, zu entspannen? Äh, wie fühlst du dich meistens nach dem Rauchen? Gehst du wieder beruhigter, mit 'nem klaren Kopf wieder zurück oder wie kann man das sich vorstellen?
Es ist schwierig. Also, ich bin halt so 'n Gewohnheits und Stressraucher und, ähm, ich denke dann halt nicht nach. Also, ich ärgere mich und dann stehe ich schon ganz automatisch dadurch, dass ich ja schon jahrelang rauche vor der Tür und habe die Zigarette in der Hand. Und ich habe halt das Gefühl, ich muss das machen, weil es mich beruhigt. Ich habe jetzt aber viele Artikel und Bücher und so gelesen, weil ich ja eigentlich schon lange aufhören möchte, wo eigentlich drinsteht, dass das gar nicht stimmt und das Rauchen dann eigentlich weiter beunruhigt und eigentlich den Nerven gar nicht gut tut. Aber es ist halt so dieses Gefühl. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich rauche, dass ich dann dass ich dann, äh, runterkomme. Und man muss ja auch immer aufpassen, was man jetzt im Beruflichen sagt. Und ich weißte, das geht jetzt schon länger so. Also, das Projekt davor lief auch ähnlich. Jetzt ist es halt doof, weil wir haben Abgabetermin Ende des Jahres. Hm, jetzt kommen in der Woche vor Weihnachten noch mal so viele Sachen auf. Und ich kompensiere das dann halt. Ich, äh, versuche dann tief durchzuatmen und durchatmen ist bei mir dann rauchen, rauchen, rauchen. Und, ähm, ich arbeite halt total viel. Also, ich hatte jetzt im Sommer, hatte ich mal 'n paar ruhige Momente, wo alle in Urlaub waren, da war 'n bisschen ruhiger. Da habe ich dann, äh, versucht, spazieren zu gehen. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich spazieren gehe, mich das auch runterbringt. Ich habe aber die Zeit gerade nicht. Also, ich arbeite eigentlich nur und schlafe und ich kann eigentlich gar nicht so viel also, es passt eigentlich gerade gar nicht mehr so in meinen Tag.
Mhm. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Ja. Mhm. Hm. Verstehe, aber es ist interessant zu hören, dass du schon Alternativen auch versucht hattest. Also, spazieren, wie du auch gesagt hast, ist sehr, sehr hilfreich, erst recht, wenn das Wetter natürlich schön ist, kurz rauszugehen, auch wenn es 'n sehr kurzer Spaziergang ist. Ähm, aber ich kann dir da auch sehr ans Herz legen, beispielsweise dann die Mittagspause zu nutzen für 'n ganz kurzen Spaziergang, auch wenn es um das Gebäude ist, oder wenn die Möglichkeit für Homeoffice natürlich auch da ist, dann einfach in der Gegend für 'n kurzen fünf bis zehnminütigen Spaziergang. Selbst so kleine Dinge können da auf jeden Fall helfen, denn, ähm, ja, du du scheinst dir auch sehr viele Gedanken um das Thema Rauchen auch zu machen. Also, da ist ja 'ne ziemliche Diskrepanz, auch zu haben a also zu bemerken. So einerseits klar, es beruhigt, aber dir sind glaube auch andere Dinge auch bewusst. Würdest du auch sagen, dass, ähm, dieses Husten jetzt vor Kurzem durch den erhöhten Konsum so eine Art Weckruf für dich war oder gab's ähnliche Situationen in der Vergangenheit?
Ja, also, ähm, ich war ziemlich stark erkältet
Mhm.
und habe dann geraucht und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass mir das jetzt so richtig schadet. Also, ich habe jetzt so dieses Jahr Anfang des Jahres, so Februar, hatte ich 'ne schwere Erkältung und dann immer wieder so kleinere Erkältungen, und da ging das mit diesem Husten los. Und da habe ich schon so das Gefühl gehabt, ähm: Das Rauchen schadet mir. Und das verursacht auch diesen Husten und, ähm, ich habe jetzt nicht mehr so die beste Konzentration teilweise, und ich habe dann halt angefangen, mich 'n bisschen damit zu beschäftigen und Artikel und auch dieses Nichtraucherbuch, so 'n Nichtraucherbuch, was da immer empfohlen wird, das habe ich dann auch gelesen so 'n bisschen. Und da wurde das eigentlich auch erklärt, dass das Rauchen eigentlich den Nerven schadet. Und so mein Umfeld hat auch gesagt, ich bin nervlich immer so angespannt.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und ich habe daf dann habe ich nachgedacht und habe so dieses Bewusstsein entwickelt, dass wahrscheinlich das Rauchen das verstärkt, also dass mich das Rauchen gar nicht beruhigt. Und mit auch mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund und mit diesen Erklärungen in Artikeln und Büchern, ähm heißt das ja, dass das Rauchen die Nerven eigentlich eher anheizt, also dass man dadurch eigentlich n noch ungemütlicher für andere wird und nervöser wird. Und das habe ich so 'n bisschen untersucht, und ich habe jetzt schon so 'n bisschen die Wahrnehmung, dass das stimmt, also dass ich mir das nur einbilde, dass ich die Zigarette brauche, um mich zu beruhigen. Aber eigentlich dadurch, dass ich jetzt so 2 Schachteln am Tag rauche, merke ich gerade, dass ich nervlich viel angespannter bin. Also, eigentlich müsste ich ja jetzt ganz, ganz ruhig und ausgeglichen sein, aber ich fühle mich gerade so total hektisch und angespannt, und ich habe schon die Befürchtung, dass das daran liegt, dass ich jetzt die ganze Woche über so meine 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht habe.
Mhm. Verstehe, also d es ist so eine Art Zyklus, was sich dann auch entwickelt hat, dass es irgendwie sich konstant dann auch im Kreis dreht. So, der Stress entsteht, man möchte d sich beruhigen, indem man eine raucht, aber durch deine eigene Recherche hast du dann rausgefunden, ah, das, äh, treibt die Nerven nur noch mehr an, und das ist dann so 'n endloser Kreislauf dann auch mäßig für dich dann auch. Hast du schon mal in der Vergangenheit aufgehört zu rauchen?
Hm, mal kurz, aber ich brauche dann immer die Ruhe im Alltag. Und dadurch, dass ich die jetzt das ganze Jahr nicht gefunden habe, ähm, habe ich jetzt auch noch keinen ernsthaften Versuch starten können, weil ich halt total Angst habe vor diesem Scheitern. Also, ich habe dann total Angst davor, wenn ich jetzt 'n hektischen Alltag habe, dass ich mich dann selbst so kaputtmache, weil ich weiß, in so Stresssituationen funktioniert das nicht.
Mhm. Klar. Klar, dass du natürlich dir selbst auch eine Pause gibst, dann natürlich auch, oder 'nen Moment zum Runterfahren. Hattest du außer Spazierengehen noch andere Alternativen ausprobiert, oder kennst du unterschiedliche Alternativen noch?
Also, ich hatte dann mal so Kaugummis und Bonbons genommen und versucht, damit 'n bisschen das Rauchen zu reduzieren. Das hat auch teilweise geholfen, aber wenn ich spazieren gehe, rauche ich halt auch immer. Also, das bringt mich zwar runter, wenn ich jetzt 'ne Stunde laufe, aber ich rauche halt auch immer dabei. Also, du sagtest ja so kurze Spaziergänge. Und, ähm, ich habe dann vorhin schon gedacht: „Aber dann rauche ich ja“, aber vielleicht kann ich da dann statt 'ne Zigarette 'n Bonbon oder 'n Kaugummi mitnehmen. Das könnte ich mal probieren.
Mhm. Mhm. Aha. Ja, auf jeden Fall. Also, das zum einen oder selbst in der Situation, beispielsweise, du hast gerade einen Anruf, äh, die Emotionen kommen hoch, die Nerven steigen dann auch. Ähm, vielleicht eine Art Stressball, dass du im Moment etwas hast und dann alternativ dann noch für die Ruhephasen, dass du dann beispielsweise 'n Spaziergang machst oder kurz raus in die frische Luft gehst, um kurz runterzufahren als Alternative.
Ja. Aha. Ja, das habe ich ja schon mal gehört, dieser Stressball also, dass ich dann nicht vor die Tür muss, das würde ja auch Zeit sparen. Also, wenn ich jetzt diesen Stressplan, ähm, bei mir auf dem Schreibtisch hätte das sieht ja auch keiner, ich bin ja meistens im Homeoffice.
Mhm. Mhm. Ah, okay.
Hm, dann könnte ich ja den zukneten und könnte versuchen, mich da so zu triggern, dass das dieses Rauchverlangen dann ersetzt.
Auf jeden Fall. Also, es ist schön zu hören, dass dir diese Sachen auch bewusst sind. Das ist schon mal 'n sehr, sehr guter erster Schritt dann auch natürlich und du dich auch natürlich bemühst, etwas dagegen zu machen, und ich möchte das auch nur für dich bestärken. Und d die Alternative mit Spazierengehen aus der Vergangenheit auszuprobieren, kann ich dir echt ans Herz legen, dann für den Moment bei einen Anruf dann den Stressball, und dann noch 'n Bonbon beispielsweise beim Spazieren. Also, eine neue Routine dann zu entwickeln mit etwas anderem, was vielleicht für dich dann weniger schädlich auch sein kann.
Mhm. Ja, ne, super. Also, ich werde jetzt gleich mal im Internet 'n bisschen gucken, was es da für Möglichkeiten gibt und mir erstmal so 'n Stressball kaufen. Also, du hast mir da gerade total weitergeholfen, und, ja, vielen Dank dafür.
Ja, keine Ursachen, und wünsche dir alles Gute, und du kriegst das hin.